Mhm. Iya iya iya, betul.
Sama kata Masnya juga, birokrasinya yang terla masih terlalu rumit. Ya kan? Dan juga, eee, masyarakat ini juga perlu edukasi lebih, sih. Me karena, eee, masih banyaknya masyarakat yang kurang, apa ya, kurang ini mhm.
Mmm. Mmm, mhm. Mhm. Mhm. Kurang sehat, ya. Kurang paha kurang paham, ya?
Iya. Kurang paham dan atau enggak, malah kurang ini, ya, dukungannya ya. Untuk sesuatu yang lebih baik itu kadang, masih dianggap sebelah mata, untuk sebagian besar masyarakat. Itu sih, yang kayak, seandainya masyarakat itu lebih suportif ya. Lebih suportif dengan sesuatu yang baru, yang lebih baik itu seharusnya diduk disepelekan biasanya. Mhm. Didukung banget, kan biasanya mas mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Didukung banget gitu ya. Heeh heeh. Soalnya kan itu juga buat lingkungan-lingkungannya mereka sendiri kan, ya.
Mhm, mhm. Kadang, itu masyarakat seperti menyepelekan, ah buat apa sih? Kayak gitu-gitu.
Mhm.
Banget untuk dukungannya, mhm. Dari segi masyarakat, ya, ta itu sih, tantangan terbesarnya, ya. Dari jadi dari pemerintah juga, yang kurang ini ya, kurang, eee, mendanai ya, sebenarnya ya. Kurang mendanai, terus yang ke-2, birokrasi masih rumit, terus yang ke-3, ini masyarakat yang kurang suportif ya, kurang dukungan ya. Mhm. Itu sih, tantangan terbesarnya. Nah itu mhm. Terus
Oke oke. Heeh heeh. Mhm mhm. <coughs> Betul betul. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Betul betul betul. Iya iya iya. Kayak emang dukungan pemerintah tuh, sebenernya, eee, emang penting banget, ya. Mereka tuh, kayak nggak bisa acuh banget lah kalo misalnya ada orang yang emang, eee, ngasih tau mereka tentang, eee, apa pentingnya, eee, faktor lingkungan, gitu untuk, eee, apa, kenyamanan, eee, bersama, gitu ya.
Mhm mhm. Iya. Mhm. Iya. Bener banget. Nah itu mhm. Terus ini, gimana?
Mmm, mhm. Dan, eee, memang tapi di situ juga kayak emang ada, ini nih. Ada kayak, eee, tantangan lain, gitu, yaitu dari sisi budaya, gitu.
Mhm. Apa? Oh, iya. Heeh. Gimana tuh?
Sisi budaya itu memang, eee, lebih ke masyarakatnya, di mana kebiasaan membuang sampah sembarangan, atau pembakaran lahan, yang emang sudah berlangsung lama tuh, masih suka dilakukan, gitu. Eee, Mereka tuh kayak emang nggak terlalu mengerti, eee, tentang apa dampaknya tuh. Yang penting udah heeh heeh, ambil ambil, cuan cuan, uang uang. Gitu.
Mhm. Mhm. Iya. Kurang peduli, ya?